Mas é uma coisa que é importante assim, né, essa coisa da consistência, porque vai ser muito mais difícil você voltar depois, né, quando você fica realmente afastada totalmente é mais difícil, né, você cria barreiras maiores.
É ve não, isso. É, nossa. E isso é muito verdade assim, essa semana passada
Aham.
eu falei que eu não fui mas eu fui na segunda-feira, então eu fui 1 dia só, Essa semana que vem eu não vou ir nenhum dia, porque
Está. Então.
porque minha irmã chega da Califórnia e daí depois, né, é festa é Natal, e aí depois a gente viaja a gente só volta dia 3 de janeiro, então imagina são praticamente 3 semanas sem fazer nada, né, e aí eu já tô assim pensando, vou voltar só 5 de janeiro, já estou pensando no tanto que todos os musculinhos do meu corpo vão estar doendo entendeu. Porque a gente faz Crossfit eu e o meu marido então assim não é um exercício bem levinho, né.
É. É, sim. Hum Ah. Não, e depois o corpo sente, né, por mais que o corpo tem memória, é mas
É bem pesado. Nossa muito. Uhum. Sim ele tem memória mas até ele pegar no tranco ele fica todo doído. <laughs>
Todo doído, então às vezes vale a pena você se movimentar nem que seja, nem que tipo assim tudo bem, vocês vão ter an é, né sair com com cachorro, né.
É.
Mas de repente também sei lá, 10 15 minutinhos de corrida?
Sim.
Não sei de repente, pode ser uma coisa que para a sua viagem, vocês na sua viagem você vai estar com seu com seu bichinho ou não?
É, ah, acho que uma uma, é. Não, não vamos deixar ela em casa, a minha mãe vai vim aqui cuidar dele.
É, aí você não vai ter uma desculpa, né. É.
Não vamos ter uma desculpinha a gente vai para Tennessee, vai estar bem frio e bem nevando.
Ah, tá, é vai ser mais difícil, né, mas seria bom, assim, tentar manter Será que de repente você levar uns elásticos para você fazer dentro de casa? Você faria?
É. Exato, exato. Olha isso é uma boa, faria. Porque geralmente eu acordo mais cedo que a as meninas, né, que é minhas filhas de qualquer forma. Porque vai eu, meu marido, nossas 3 filhas que são adultas e 2 agregados. Então, eh, eu geralmente acordo mais cedo do que todo mundo e até todo mundo ficar pronto, até todo mundo se arrumar acho que dá tempo de eu fazer uma coisa assim, você me deu uma boa ideia. Eu vou levar, a gente tem um monte de elástico, tem elástico de perna, elástico de braço, elástico de tudo quanto é coisa.
É. Aham. Está. Então.